はい。え、あの、健康のために、運動することはほんとに必要なんでしょうか？
はい。 あ、はい、私の見解だと必要だと思います。えっと、理由 <chuckles> あ、どうぞ、はい。あ、はい。えっと、まあ、私は運動があの、個人的に好きで、まあ、定期的に運動をしてたんですけど、それでも、ま、私ちょっと病気になりまして。であ、そうなんです。で、医者から言われたのが、運動
はい。あのはい、理由を教えてください。 はい。 はい。 はい。 はい。 あら、はい。 はい。